'Di ba, yan. Eh, siyempre ako naman, dahil gusto ko rin naman magkaroon ng leisure din naman sa sarili ko, gusto ko naman na ma-enjoy yung pera ko 'di ba, pinaghirapan ko yun. Ayun hangga't maaari nag-a-adjust ako, so, kung halimbawa kukuha muna ako ng portion sa utang, kasi ano, eh, basta pakiusapan ko lang muna yung mga ano, yung, yung mga, sino yung mga hiniraman ko, 'di ba, nasa nasa maayos pakikipag-usap naman yan, eh, di pwede ako, pwedeng bibili ng konti tas babayaran ko nalang kapag meron na, so, ah, may nakuha din kasi akong tip, eh, yung sa mga ganyan yung sa mga baon na, na talagang nagda-drown na talaga sa debt. Ang ginagawa mo na nila ina-hinayaan muna nilang i-overdue, tas saka na lang nila iipon mo na sila, tapos 'pag may pangbayad ka saka na lang nila babayaran dun, parang
Mm, mm, tama, tama. Mm, oo, oo. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Pano daw? Oo. Ah. Parang isang bagsakan?

Dun sa dun ako kumukuha ng ano ko, eh. Tapos ngayon, ah, dahil nga kumukuha din ako ng mga side gig kasi kailangan, eh. malaking bagay na rin 'yun para lang may pang supplement lang dun sa ano ko sa kinikita ko. Akala kong
Oo. Malaking bagay din, m oo. Oo, tama. Gastusin, mm.
Mm, ang ginagawa ko kasi diyaan sa full ta sa full-time ko, dun ko binabagsak 'yung mga expenses, tapos 'pag sa side gig dun ko 'yung sa ipon. Ganun 'yung gina
Mm. Ah. Ma oo, ah, baliktad. Ah, baliktad tayo, oo, hmm.
Mm, 'di ba. So 'yun, paano ba sa'yo?
Hmm.